Und ich weiß nicht, so, wenn wenn man da halt dann 'n Problem hatte mit seinem Körper, dann muss man sich vor der ganzen Klasse dann halt aus also, du musst dich nicht ausziehen, aber als Junge hast du dann halt irgendwie, äh weiß ich nicht, dei deine Sch deine Schwimmhose angehabt und als, äh, Mädchen hattest du dann dein keine Ahnung wie das heißt, Bikini war es nicht, so 'n One-Body oder so, ne? Aber es ist ja trotzdem es ist ja immer in irgendeiner Form revealing, ne? Wenn du jetzt dick bist, dei deine Beine oder so zeigst du ja immer, ne? Oder wenn du irgendwie Akne oder oder Probleme hast, ähm, wenn du blaue Flecken hattest oder sonst was. Ich meine, das das es kann ja auch ne, äh das kann ja auch gan viel weiter gehen, wo dann äh, was man jetzt vielleicht nicht seinen seinen Leuten zeigen möchte und dann gehst und dann geht man dahin und, ähm, dann muss man da irgendwie sich vor der ganzen Klasse zeigen, was man vielleicht nicht möchte und dann ist das sehr unangenehm und wenn man's halt nicht macht, dann kriegst du 'ne 6 und dann ist es halt irgendwie weiß ich nicht, ne? Später fragt ja auch niemand mehr beim Job: „Ja, bist machst du denn Sport? Weil wenn nicht, kriegst du den Job nicht.“ Das interessiert ja auch niemanden, ne?
M ja, mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, das das ist es. Mhm. Ja. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Also Ja. Mhm. Ne, aber was ich dazu sagen würde, ich, ähm ich verstehe deinen Ansatz total. Also, ich kann das komplett nachvollziehen, äh, warum du so denkst, ne? Also, auch was das mit Ausgrenzen, Mobbing oder was auch immer äh, dass man sich da teilweise auch wirklich unf wohl fühlt, ne? Ich ich kann das ich kann das komplett nachvollziehen. Also, ähm, das das ergibt auch alles Sinn. Aber was ich dazu sagen muss, ist dann tatsächlich, äh, du hast einfach, ähm
Hm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja.
wobei man das tatsächlich auch wiederum, äh, sagen könnte. Du hast tatsächlich, wenn du in der Schule im Prinzip bist, ähm, das Problem, dass du halt den ganzen Tag außer in den Pausen halt rumsitzt, ne, und und das ist das ist halt die Sache, warum Sport überhaupt tatsächlich in der Schule existiert. Das ist einfach dieser Ausgleich im Prinzip mhm. Da da das ist wirklich eigentlich der Hauptreiz, warum Schule tatsächlich, äh, Sport im Prinzip als Fach, ja, anbietet. Einfach nur aus dem Grund, weil du halt du hast Sport, wenn's hinkommt, vielleicht einmal, zweimal die Woche, á 2 Stunden immer, ne, und das ist ja dann auch wirklich nur ein oder zweimal die Woche oder wenn's überhaupt zweimal die Woche ist, meistens hast du's nur einmal die Woche und wenn's einmal die Woche ist, ist es dann ja selbst sogar noch zu wenig theoretisch dafür, dass du da, äh, jeden Tag rumsitzt.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, zum Ausagieren, ja, mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Ah, okay, der Ausgleich. Ja, okay. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, wollte wollte ich grade sagen. Wenn das das Argument ist, dass, wenn man in einem normalen Schultag sich zu wenig ausagieren kann, dass die Pausen nicht reichen, wenn das das Argument ist, Sport weiter im Lehrplan zu halten, ja gut, dann möchte ich's aber auch jeden Tag haben. <snorts> Also, <snorts> da würden jetzt andere
Mhm. Mhm. Ja, okay, da das das kann man verstehen. Aber das ist, äh, a auf jeden Fall mhm. Ne, aber das ist tatsächlich das, äh, Hauptargument dahinter. Das ist es tatsächlich. <chuckles>
So, dann dann würden die anderen das anders argumentieren? Vielleicht also, viele würden sagen. Ja.